O primeiro choque que eu tive, foi
Conta.
perceber que as pessoas são muito, assim, cada um na no seu no seu quadrado, e a e ali eu só a a a pessoa, ela se importa com o que está afetando a sua própria vida, o resto, é o resto. Então, as pessoas aqui, elas não têm muitas atitudes, assim, de gentileza, por exemplo.
No seu quadrado. Nossa. Aham. Ah, entendi.
Hum. Principalmente com idosos, sabe, isso me chocou muito. Ninguém levanta, assim, pra pra no no transporte público. Tem os lugares dos idosos, esses lugares, ok, os idosos vão ter direito. Mas o restante dos lugares, que não é obrigatório, não.
Aham. Nossa, é verdade. Aham. Mas, eh, não tem aquela gentileza do cotidiano, né, de você tá tá no ônibus, "Ô meu Deus, uma uma senhora, eu vou levantar", não tem.
Não. E não eh, não existe isso, não tem. Não, eh eh eh, isso eu achei muito chocante, porque
Nossa. Entendi. E pra eles é uma coisa super natural, assim, né.
eu não esperava. Super natural, os velhinhos aqui, os velhinhos vão de bicicleta pra cima e pra baixo, vão no supermercado, carregam sacola pesada. Eu vejo tanta coisa, os v vários velhinhos trabalhando em serviços, assim, pesados, porque a população aqui, a maioria é de idosos.
<laughs> Meu Deus. Aham. Ah, entendi.
Então, esses idosos, eles se tornam um pouco mais solitários, então se eles não ti continuarem trabalhando, eles não têm um uma vida social, não têm. Não, como nós temos no Brasil.
Entendo. Verdade. Não consegue aproveitar de fato a velhice, né.

Tem o Natal, deixa eu ver. Eles comemoram, assim, a Páscoa aqui, sabe? Eles fazem mui mesmo aquele negócio de esconder o ovo de Páscoa para as crianças procurarem, o o ovo de chocolate, eles têm essa comemoração, que o que eu até conversei um dia desses com uma moça que ela é da Polônia, e ela estava me dizendo que quando ela era criança eles tinham isso, mas eles escondiam e era o ovos cozidos. Eu pensando: "Credo", já pensou essa páscoa? Que aí ao invés de tu comer o chocolate.
Aham. Ai que legal. Aham. Sim. Oh, louco. <laughs>
Eu pensava que tristeza, que sem graça gente, a criança achando ovo cozido.
Pelo amor de Deus. Você querendo um chocolate, você encontra um ovo cozido.
É. É, só que assim, eles não têm essa cultura muito do consumo como a gente tem no Brasil, que a gente vai no supermercado, tá cheio de ovo de chocolate, aqui não tem isso não, não tem essa decoração.
Gente. Ah, entendi. Sim. Nossa, mas é uma questão mais assim porque o, muito chocolate demasiado dá problema, ou é porque realmente não é característico da Holanda?
Hum. É, eu acho que um pouco de tudo, porque aqui eles focam mesmo muito na questão de alimentação saudável. Se se tu ver os doces que tem aqui, docinho de criança, nenhum é colorido. Eles são umas cores assim bem, porque eles não colocam corante. É proibido.
Aham. Ah, entendi que legal. Imagina. Ah, entendi e pra não ser tão chamativo também, né? Porque eu acho que a criança vai no doce porque é de várias cores, é rosa, verde, amarelo, azul, né.
Também, exatamente, exatamente. Isso, exatamente. É pensando nisso eles mudam, aí tem um monte de legislação voltada pra alimentação aqui, pra ser mais saudável para as pessoas. Esse lado é bom.
Meu Deus. Aham. Por um lado é muito bom, né.
Esse lado é bom, porque aí a gente não precisa se preocupar tanto com certas coisas, de ficar olhando o rótulo porque é tudo bem escancarado assim, tu vê
Entendi. Talvez por isso tenha muitos idosos, porque viveram uma vida muito longa. <laughs>
Gente. Acabam vivendo bastante mesmo os velhinhos aqui.
Ai que bom, mas que bom saber que um país cuida pelo menos da da alimentação, né.
É, desse lado. Com certeza. <laughs>
<laughs> Nossa, que bom. Ai eu me diverti muito com você, eu adorei te ouvir, viu. <laughs>
Ah, eu também. Foi muito legal. Na próxima a gente vai falar Sim, eu também. <laughs> Tchau tchau.
Eu eu espero que a gente se encontre de novo. <laughs> Tchau, até logo.